إمم. أنا أخدت بالي من حاجة كده، إن أنت دايمًا بتتكلّم بصيغة الجمع، يعني بتتكلّم أنا وهُم لأ أنا أحب إن أنت يبقى تبقى كلامك كلّه بصيغة بصيغة أنت، لإن مهما كان، وما تهتمش بآراء الناس أو بأفعالهم، إن هو حتّى لو كان معاك Group أو معاك ناس آآ الفكرة منهم وقعِت، لأ أنت تكمّل أنت وتكون أنت الحافز ليهم، لإن أنت وتبدأ دايمًا بخطوات صغيّرة لإن وتركّز على كلّ خطوة كخطوة مش مش، يعني تبقى شايف الرؤية النهائية، تمام؟ بس مش مش مركّز إن هو أنا لو ما وصلتش للنقطة النهائية بُكره، هابقى أنا كده فشلت، فأنا خلاص مش هاعمل كده أنا هاروح أعمل حاجة تانية أنا مش لاقي نفْسي هنا، لأ، أنت تركّز على خطوة، خطوة، وتشوف إيه الدروس اللي أنت مستفادة من الخطوة دي، وتهتم بيها وتحس و ويبقى عندك إحساس داخلي كده لأ، إن أنت أنجزت شيء، مش إن هي بس مجرّد خطوة، بغَض النظَر عن آراء الناس اللي حواليك، إذا كانوا هُم هيعملوا معاك الخطوة دي والّا لأ، لإن آآ إنّك توصل لنقطة، لازم تبدأ من النفْس ي
اهم. اهم. أها. اهم. اهم. اهم. اهم، فهمت. اهم. اهم. طب هي فكرة كويسة بس بس لو لو المشروع مثلًا كان مشروع جماعي، يبقى إيه الحل في حاجة زي كده؟
آآ في ح
يعني لو مثلًا معتمد فيه، على مثلًا على رأي حد مثلًا أوقات أو حاجة زي كده، فده مثلًا ممكن أحلّها إزاي؟
إمم. لأ أنت تعمل ال تعمل آآ بحث بحث كامل، للمشاريع اللي أنت شغال فيها، وتشوف ال أنت محتاج 1، 2، 3، مش لازم يبقى الناس دي معاك، أنت ممكن تجيب ناس ت تدفع لهم فلوس، بحيث إن هُم يعملوا شغل معيّن مش إن هُم يكونوا شُركا معاك، لإن لو هُم شُركا معاك تباطؤهم ه ه تباطؤهم في العمل أو أو شغفهم في العمل بيقل، هو بيأثّر عليك، لكن أنت لو لوحدك بس أنت بت بت بتجيب حد يعمل النقطة دي مُع بس وكده مهمته خلصت وتدّي له مكافئته، وتحفّز نفْسك دايمًا بال بالقائمة اللي اتكلّمنا عليها، إن قُلنا لأ ده أنا عملت عملت 4 خطوات من 5 خطوات، تبقى آه أحسن كتير.
اهم. أيوه. اهم. اهم. اهم. أها. اهم. امم. أيوه فهمتك. اهم. اهم. أيوه. آه، أوكي. اهم. فهمت. اهم. بصراحة أنا عجبتني جدًا عجبتني جدًا الفكرة بتاعة إن أنا آآ ما اعتمدش على الناس، يعني دايمًا أو ما اهتمش برأيهم، يعني لمجرّد أبدأ في التنفيذ على طول مباشرةً، وأبدأ أكافئ نفْسي أوّل بأوّل، أبدأ أحط target عندي دايمًا في كلّ وقت، يعني م فكرة ممتازة بصراحة.
بالضبط.